そうえすね。ただ、多分、うん、ん、こう、良かったなと思うのは結構、いちまんえんかプラスくらいの、うん、結構お高めのやつだったんで、うん、これを買うべきなのそう、う、確実に良さそうとわかっているのを買うべきなのか、ちょちょっと冒険して5,000円くらいのやつの中でやるやってダメだったらもう1個買うべきなのかとか。うん、たあの多分反発が足りなくても2個重ねたらいいんじゃないかみたいな、<laughs> うん、思いもあったんで。
う、うん。 あ。 ええええ。ああ、はい。 うん。 いいえ。 あ、うんうん。 あ、なるほど。そ うん、あ、なるほど。あ、そうですか。じゃあ、えっと少し、あの、価格が高めなのはもう試していらっしゃるから、ま、選べるは選べるけど、予算的にはもう少しじゃあ、あの抑えたいですね。ああ、なるほど。
はい。 うーん、なんとなく うーん、ちょっとせめて、ごせんえんくらいはあったらいいなと、ちょとそういうのはなかなか無いんですよね。面白い、うん。あ、ま、あるにはなんか、本当に2、3,000円くらいの一般的なやつは結構あるんですけど、そのなんか中間くらいのはあまり無くて、うん。
あ あ、そうか。 ええ。あ、そっか、じゃあそうなると、やっぱりオンラインが一番探しやすいんですよね、きっと。
う、せあの、品数の多さという意味ではそうですよね。
ね、そうですよね。ただ、試せないからっていうことなんですよね。
ほうですね。ななので、レビューとかはやっぱ参考にするしかないんですかね。ならいん、結構色々書いてくださるサイトとかもあるんですけど、うーん。
うんうん。 ああ、そ あ、確かに、そうですよね。レビューも、そうだな、なんかあの、ご自身がこだわってるところのレビューが、こう、ちゃんと入ってるかとかが、あれですね、チェック出来るといいですよね。
はい。 ああ、その、自分が重視しているポイントに沿ったレビューがあるたくさんあるものをちょっと参考にした方がいよろしいんですかね。
はあ、ああ。あ あ そうですよね、いね、今お感じだとこう、ちゃんと反発がね、あの、あるのかとか、すぐへたってしまうのかとかね。
はい。
なね、どれくらい使うともうなんかあんまりですとか、そういうのが書かれてるのかとか。ね、ちゃんとあの維持長期間でも全然ね、効果は変わらないのかとか、そういうこう、ご自身のね、こだわりポイントが、レビューに載ってるといいですよね。
うんうんうんうん。 うんうんうんうんうんうん。 はい。

はい。まあ、そういうのでね、ちょっと重視して、あまりね、ちょっとレビュー書いてくれてる枕書いてくれているもの多いなんか、多いレビューを書いてくれるのがあまり無いんで、うんうん。なんか、あ、あの、ま、あってもなんか、2つか3つくらいあって、それ、くま、すごいいい寝心地でしたみたいな感じなものとか、ちょっと自分が考えたポイント外れてるものがあったので、そうですね、やっぱ、そういった、たくさんレビューがあるものの中で、自分が求めてるポイントを、ちょっと多く書いてあるのから、ちょっと探した方が、うん、いいのしれないすね。
あ、え、ああ、あ、そうですか。 うん。 あ へえ。 うん。 うん。 ね、そうそっか、レビューが少ないとちょっと心配ですね。ごせんえん出すんだったらね、失敗したくないですもんね。
うん。 おえすね。やっぱりちょっとワンラン普通んふさい一番下よりはワンランク上の枕ですからね。うん、それで5,000円くらいでも、うーん。
ああ、そうですよね。ね、あ、あともしね、ショップに問い合わせが出来るなら、ちゃんとね、その回答がもらえるのかとか。
はい。 うんうんうんうん。
ね、そうですね。あとはなん何ですかね。実際にそっか、やっぱり2、3,000円のものだと、もうあれですよね、あんまりあ、そっか。
はい。 うん、多分今のとそんなに変わりないかなっていう、うん、たう、印象があるので。
あ、ぱりじゃあ、グレードを上げるには、やっぱ、ちょっと口コミ知りたいですよね。
おえすね、だ、ちょっと、うん、ま、これから、うん、また、まだちょっとね、全然、うす調査前半くらいなので、ちょっとこれから、うん、こうしっかり探す時に、ちょっとこのレビューとかを、もうちょっと自分に合ったものをじっくり探して、それをね、ま、重点的に。で、もし、なんか店舗で試せそうなのがあったら、ちょっとそれもさらにね、うん、試してから、ちょっと、うん、買ってみようかなと思います。はい。
あ、うんうん。 ええ。 うん。 あ、確かに。いや、すうん、それが一番ですよね。 ああ、いや、いいいのが見つかるといいですね。
あ、あ、ほんとにね。や、今日はちょっと色々お話聞いていただきありがとございました。ちょっと指針が、うん、明確に見えてくるので、ちょっとこれやを中心にやっていこうだかなと思います。
うん。 あ、はい、こちらこそお聞かせいただいてありがとうございました。はい、失礼します。
あとございました。